Это главное, чтобы оно всё было. Понятно же, что, как говорится, люди ходят не ходят, это одно дело. Но, а, знаете, вс всегда найдется вот дл для чего-то да своя какая-то ниша, да то есть с своя аудитория. Поэтому, да, мне кажется, очень важно. А вы вообще любит ну, вот вы сказали, вы лю в больших городах, да, любите жить?
Мгм. Безусловно. Да, да. Да, мне больше большие города нравятся, но мы не живём в большом городе. Мы живём в маленьком.
Мгм. М-да. Ну, и вам нормально? Или как всё-таки?
А, мне нормально, я не жалуюсь. Но когда мы приезжаем в какие-то большие города, где вот есть такой вот мегаполис, где есть движ, я прям чувствую себя как рыба в воде. Я это прям люблю. Так, открываю Google карточку. Так, куда мы щас поедем? Так, мы сядем на метро, потом сядем на автобус, здесь потом мы сюда. Я люблю это.
Мгм. Ну М-да. Тересно мгм. <chuckles> Ага. Те да понимаю вас, это круто на самом деле. Всё-таки я считаю, что ну вот каждый должен н н пытаться по крайней мере жить там, где ему нравится. Потому что ну это он ж жизнь и так коротка, чем жить, э, да то есть в таких местах, где тебе там неудобно, неинтересно, да то есть как человеку. Поэтому да я бы всё-таки б всегда советовал.
Да. Мгм. Мгм. Да, да, согласна с вами, да. Слушайте, а вы как выходные вот проводите? У вас как городская ваша жизнь?
Мгм. Город у меня очень большой, поэтому, знаете, зачастую и с друзьями выхожу, и каждый раз я что-то новое могу найти. Вот.
О, а. Да, что было последнее, что-то с интересненькое?
А, получается, в последний раз, э, последние даже две недели мы хо я ходил, получается, вот в разные эти, а, как их называют, эм, получается блошиные, м, эти ярм базарчики, да, вот ярмарки. Мгм. Вот в такие получается.
Мгм. Базарчики, рынки такие, ярмарки. Мгм. Ведь что, что-то там п себе приобрели хорошенькое?